Bạn ơi, hiện tại mình đang gặp phải một cái vấn đề khiến cho mình cũng khá là băn khoăn, khá là căng thẳng mà mình lại không biết để xử lý như thế nào, bạn có thể cho mình lời khuyên được không?
Ô kê, bạn vậy nhỉ?
À! Đấy là mình ra mới đi làm ấy, thế nên là mình cũng muốn tiết kiệm có cái thói quen tiết kiệm hàng tháng để làm sao mà mình có thể đạt được một vài cái mục tiêu mà trong tương lai mình muốn thực hiện. Thế nhưng mà mình cảm thấy là mình không thể nào mà mình xây dựng được cái thói quen tiết kiệm này ấy. Tiền lương tháng nào của mình về tài khoản xong là mình cũng tiêu hết sạch, xong rồi là mình lại đến đợi đến khi có tiền lương tháng sau mình mới lại có tiền tiếp ấy, mà thế thì mãi mình chẳng bao giờ có được tiền tiết kiệm cả. Mà có một vài tháng không chỉ tiêu hết tiền lương mà mình lại còn phải vay nợ mọi người để có thể, gọi là, sinh tồn để sống đủ để đến cái lần nhận lương tiếp theo cơ, làm cho mình khá là lo lắng và không biết là phải xử lý như thế nào cái vấn đề này.
Ô kê. Vậy thì, ờm, đang cần lời khuyên về cái vấn đề này, đúng không? Ờ, vậy thì trước khi mà đưa ra cho bạn những lời khuyên ấy, thì mình cũng muốn bạn biết là cái việc mà, ờ, mình khó quản lý chi tiêu chẳng hạn ấy, thì nó cũng là một cái vấn đề hết sức bình thường thôi và cũng rất là nhiều người gặp tình trạng giống như bạn ấy. Cho nên là bạn cũng không phải quá lo lắng về việc là mình chưa biết cách chi tiêu hợp lý, và chưa có một cái thói quen x tiết kiệm hằng tháng ấy. Ờ, mình sẽ đưa ra cho bạn một số lời khuyên c có thể là phù hợp với cái vấn đề của bạn, nhưng mà trước đấy thì mình cũng muốn hỏi bạn một số câu hỏi để có thể là làm rõ hơn cái vấn đề này, ừm, của bên mình ấy. Thì không biết là, ờ, cái thu nhập và cái chi tiêu hàng tháng của bạn ấy, thì nhìn chung nó như thế nào nhỉ?
Dạ vâng. Ừm. À. Vâng. Ừm. Ờ. Vâng ạ. Ờ, thu nhập của mình thì do là mình mới là sinh viên mới ra trường và bắt đầu vào cái, ờ, lao động luôn, ờ, đến thế nên là lương của mình chắc là cũng ở tầm trung trung, mình không quá thấp, cũng mình có thể coi nó là đủ sống với mình, bởi vì là tháng nào có lương thì mình cũng chỉ sống đủ tháng đấy thôi mà. Về cái việc chi tiêu của mình nhá, thì mình có thể kể cho bạn để xem là có vấn đề gì không thì bạn có thể nói với mình. Đấy là mình do là mình mới, hồi trước thì mình ở trong ký túc xá, bây giờ mình chuyển ra ngoài, nên là mình đã cũng cố gắng là chọn cho bản thân một cái căn hộ nó đẹp đẹp, nó hẳn hoi một tí và cái số tiền đấy thường là cái số tiền to nhất trong cái tiền lương của mình. Nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng một phần, ờ, gọi là, một nửa đi, ít hơn một nửa một tí tầm tầm đấy, tháng nào dùng nhiều điện nhiều nước thì nó có thể chiếm đến một nửa tiền lương của mình. Còn lại thì mình chỉ dùng để cho tiền ăn thôi, thế là hết sạch. Mình còn không có những cái tiền, kiểu, dự phòng khẩn cấp hay là những cái tiền tiết kiệm gì cả cơ. Nên là cũng hơi lo nếu mà có việc cái là mình không xoay xoay được luôn.
Vậy thì, à, mình có thể thấy là tính chắc là cái phong cách tiêu dùng của bạn nó cũng hơi thoải mái một chút, đúng không? Và cũng mình cũng khá là hưởng thụ, đúng không? Ờ, ô kê. Ờ, thế thì không biết là bạn đã cố bao giờ là cố gắng tiết kiệm trước đây chưa? Hoặc và nếu mà có thì cái kết quả đấy kết quả của cái việc tiết kiệm đấy nó như thế nào nhỉ?
Dạ, vâng. Dạ, vâng. Ờ, mình cũng có thử rồi, đấy là cũng mình, kiểu, đã có lần, kiểu, mình đã thử đấy là mỗi khi nhận lương là mình sẽ chuyển một cái khoản tiền nhất định vào, mình cố gắng là mình tiết kiệm được 3.000.000 1 tháng vô vào một cái tài khoản riêng ấy, kiểu, vào một cái ngân hàng tài khoản riêng ấy. Thế nhưng mà nó cũng chẳng có kết quả lắm đâu bạn ạ, bởi vì là sau khi mà chuyển xong 3.000.000 rồi thì tiền l số tiền còn lại để mà mình ăn nó cũng chẳng còn được bao nhiêu. Thế là cuối cùng mình mình lại phải rút nó ra để mà mình ăn đến cuối tháng ấy, nó không đủ cho mình ấy, làm cho mình thấy nó cũng khá là công cốc rồi cũng chẳng có tác dụng gì, nên là mình cũng không biết là có còn cách nào khác không hả bạn?
Ừm. Nhầm. Là mình cũng cần phải biết thêm về cái a, gọi là, cái mục tiêu tiết kiệm của bạn thì mới có thể là đưa ra lời khuyên cho bạn được. Thì, ờ, cái mục tiêu tới hướng tới của bạn ấy, cho cái việc tiết kiệm thì không biết là gì? Bạn có cần, ờ, cần phải, ờm, gọi là, một cái ph khoản vốn để làm v một việc gì đấy không? Hay là, ờ, bạn chỉ đơn giản là muốn mình có một cái khoản tiết kiệm dự trù cho, ờ, bất kỳ một cái trường hợp nào đấy xảy ra thôi?
À, thì mình cũng muốn tiết kiệm, đấy là để dành tiền học được một cái chứng chỉ sư phạm ấy, thế để cho mình có thể nâng cao được cái tay nghề cũng như là mình có thêm bằng cấp thì nó sẽ dễ dàng xin được những cái công việc tốt hơn. Mà nếu mà với cái mức tiết kiệm mà mình tự đặt ra cho bản thân đấy là 3.000.000 1 tháng thì mình nhắm ở đâu đấy tầm khoảng 4 tháng là mình có thể đạt được rồi. Nhưng mà thực sự thì nó khó quá trời luôn! Bây giờ là coi như mình không có một tí tí tẹo tiền tiết kiệm nào nên là nó nó bị kéo dài kéo dài vô hạn luôn. Cái mục mình c mình không bao giờ mình, kiểu, mình cảm thấy là mãi mãi mình chẳng thể đạt được cái mục tiêu này làm cho mình cũng cảm thấy rất là khó chịu, mình rất là thất vọng về bản thân nữa cơ. Và, đó, mình đang khá là nản với cái thói quen tiết kiệm này.
Trong cái việc tiết kiệm theo bạn nó vẫn chưa có được cái kết quả như mình mong muốn, đúng không? Ờ, thế thì, ờm khi mà mình, ờ cái điều gì ấy, nó ngăn cản bạn đến với cả cái quyết định mà, ờ, và cái th thói quen mình muốn xây dựng là tiết kiệm tiền của mình? Ờ, không biết là mình có, ưm, cái vấn đề gì liên quan đến tài chính, phải có khoản nợ nào đấy không? Hay là chi tiêu bất ngờ hay là do cái thói quen của mình cũng gọi là, cũng dễ bị FOMO chẳng hạn?
Vâng ạ. Dạ. Ờ, giờ nghĩ lại thì thực s mình cũng khá là may mắn là mình cũng không bị dính một cái khoản nợ nào, hay là dính một cái biến cố gì mà tiêu tốn quá là nhiều tiền đâu. Nhưng mà cũng khá là kỳ lạ đấy là tiền của mình nó cứ vào tài khoản nhá. Có thể là hôm nay mình mở ra mình xem mình thấy có một cái khoản khá là ô kê, khá là ổn ổn, nhưng mà đến độ tầm mấy ngày sau mình mở lại mình đã thấy nó hết sạch rồi, chẳng biết nó đi đâu cả. Dù là cái thói quen mua sắm của mình thì công nhận là mình cũng khá là thích lướt các cái sàn thương mại điện tử, nhất là vào, kiểu, buổi đêm ấy, sau ngày mới ấy thì người ta rất là hay tặng voucher, mình mà giật được voucher, thì mình cũng rất là phải nhanh chóng mà dùng thì mới có thể, gọi là, kịp kịp săn sale được ấy, thế nên là mình chắc là ở đấy nữa. Nhưng mà mình nghĩ là các cái món đấy nó cũng khá là nho nhỏ, nên là mình không để ý lắm ấy, không biết lường có ảnh hưởng gì không?
Ừm. Mình hiểu rồi nha. Ờ, vậy thì qua trao đổi vừa rồi với bạn ấy, thì mình cũng nắm được, gọi là, phần, ờm gọi, cơ bản cái vấn đề của bạn rồi. Đó, và mình cũng có những cái lời khuyên sau đây mà có thể là đưa đưa ra cho bạn được nhá. Thì, à, trước tiên ấy, đối với cái thói quen mà tiết kiệm mà mình muốn xây dựng ấy, thì mình có thể thấy là bạn đang, a, rất là khó khăn trong cái việc mà có thể là, ờ, duy trì được cái thói quen này hoặc là bắt đầu nó thôi, đúng không? Bởi vì do cái thói quen tiêu dùng của mình thì nó cũng khá là thoải mái, đó, và mình cũng muốn là tự thưởng cho bản thân hoặc là muốn, à, gọi, hưởng thụ một tí, đúng không? Vậy thì trước khi ờ, vậy thì nếu để cho bạn có thể bắt đầu được cái thói quen này ấy, thì mình nghĩ là trước đầu tiên mình nên đặt ra một cái mục tiêu nhỏ trước, để có thể là mình bắt đầu và hoàn thành nó đã. Khi mà bạn, ờ, hoàn thành được những cái mục tiêu nhỏ ấy thì bạn sẽ có động lực hơn để mà có thể là tiếp tục, ờ, cho những cái mục tiêu lớn hơn, đó. Ờ, và sau đấy thì, ừm, có thể đạt đến một cái mục tiêu về tiết kiệm nào đấy, một cái khoản nào đấy mà bạn có thể, ừm, mong muốn. Ví dụ như là, ờ, như vừa rồi bạn nói là mỗi tháng khi nhận lương bạn bỏ ra 3.000.000 để cho vào tài khoản tiết kiệm của mình, đúng không? Nhưng mà cũng không duy trì được. Thì mình nghĩ là bạn có thể giảm cái mục tiêu đấy lại một chút. Ví dụ như là mình cho cái mức đấy nhỏ thôi để, ờ, khi mà mình, ờm, mình đặt nó thành một cái quỹ cố định ấy, và mình bắt buộc là không động vào nó thì hiềm mình sẽ có thể bảo toàn được nó và duy trì nó cái thói quen đấy trong vài tháng sau. Bởi vì có thể là khi bạn bỏ 3.000.000 ra và có những cái lúc bạn cần đến, đó, thì bạn lại rút ra thì nó cũng thì nó sẽ làm cho mình bị bị nhụt lúc đấy, đúng không? Thế nhưng nếu mà bạn bỏ một cái khoản tiền nhỏ lại thôi thì, ờ, mình nghĩ là cũng bạn sẽ cũng không thể nào thiếu đến cái mức mà bạn phải dùng đến một cái khoản tiền nhỏ như thế được, đúng không? Đấy, và dần dần thì, ờ, mỗi tháng mình tích một cái khoản nhỏ như thế và mình có thể nâng dần sau này thì chắc chắn là nó sẽ thành một cái thói quen, đó, và bạn cũng sẽ, ờ, sẽ cố gắng để duy trì nó. Bởi vì khi mà mình đã đạt được rồi ấy thì mình sẽ có thêm động lực ấy. Thì bạn thấy là cái này nó có phù hợp với cả cái thói quen, t ờ, gọi là, sử dụng tiền của mình không?
Ừm. À. Dạ. Ư. Ừ, đúng rồi đấy ạ. Ừm. <laughs> Vâng ạ. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Dạ, vâng. Ừm. Ừm. Dạ. Ờ. Đúng rồi ạ. À, vâng, đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừ, nghĩ lại thì mình cũng thấy đúng là mình cũng không kiểm soát tài chính của mình nhiều đâu. Mình chỉ nghĩ trong đầu là mình phải tiết kiệm thì mình cũng bỏ ra một cái khoản ấy, mà nó cũng không duy trì được thật. Do là hiện tại, kiểu, tiền nhà nó chiếm mất một nửa rồi này, xong rồi là tiền tiết kiệm nó lại chiếm mất, a, 30% nữa. Thế là mình cũng còn có mỗi 2.000.000 để mà mình, kiểu, gọi là, ăn uống sinh tồn, xong rồi lại còn nước nôi các kiểu ở bên ngoài nữa ấy. Nên là thành ra nó cũng khá là căng thẳng với mình, mình khá là căng, mình khá là bị áp lực về cái đấy. Mà mọi người cứ bảo là mình ở nhà sang quá. Không biết là cái cái cái việc nhà ở của mình thì có vấn đề gì không?
Ờ, đúng rồi. Nếu như mà bạn, ờm, cà đó cũng là một cái, a, cách mà mình cũng đang muốn nói đến, đấy là bạn hãy thử cái tập cái thói quen là theo dõi thu chi này, đó, để mà mình có thể cắt giảm những cái chỗ mà mình cảm thấy là có thể cắt giảm được. Ví dụ như là nếu như mà bạn cảm ừm, bạn cũng nên đánh giá lại cái việc mà mình, ờ, sử dụng sử dụng cái, gọi là, cái, ưm, tiền của mình một chút. Ví dụ nếu như mà thật sự mà nếu h nhiều người nói rằng là cái, ờm, việc cái cái nhà bạn ở ấy nó hơi quá nó có hơi nó hơi là một cái khoản, ờ, ờ, lớn so với cả cái thu nhập của mình, thì mình nghĩ là cũng nên cân nhắc lại một chút. Đó, nếu như mà nhu cầu của mình thật sự là đủ, ờ, và nó phù hợp với nhu cầu của mình thì bạn có thể cân nhắc giảm những cái khoản tiền khác, đó, mà ví dụ như là những cái khoản tiền, ờ, chơi bời, ơ, khác, ờ, mình, ờm, ví dụ cà phê, nước nôi chẳng hạn, đó, ờ, nếu như, ừm, mình, ờ, cảm thấy là cái nhu cầu về nhà ở của mình cao hơn. Còn bạn có thể xem xét lại nếu như mà nó thật sự là đang quá với cả cái thu nhập của mình, mà mình cũng không cần một cái nơi mà nó quá là s s sang trọng đến thế chẳng hạn, hoặc là mình có những cái lựa chọn mà, ờ, phù hợp hơn, đó, thì mình có thể chọn thay đổi để mà cắt bớt nó đi, đó. Mình, ờ, theo việc mà mình theo dõi lại thu chi ấy thì mình cũng có thể xem được là mình đang tiêu nhiều cái phần nào, và nó có phù hợp không, với cái thu nhập của mình không? Đó. Ngoài ra ấy, thì, ờ, mình thấy có một cái cách nữa nó cũng rất phù hợp đấy là bạn có thể tạo ra cái quy tắc, ờm, tiết kiệm tự động. Ví dụ như là trên các cái ứng dụng này hoặc là các cái, ưm, ngân hàng ấy, thì nó cũng có rất ư, nhất nhiều ngân hàng có cái chức năng là sẽ tự động trích một cái khoản hàng tháng vào những cái ngày cố định vào cái khoản tiết kiệm của bạn. Đó, vào cái tài khoản tiết kiệm, thì vì như thế ấy, thì nó cũng có thể là giúp cho bạn không cần phải ờ, không cần phải nhớ đến cái việc mà tiết kiệm này, đấy, và cái tiền đấy nó cũng sẽ tự động sẽ chuyển vào thôi. Đó, và nó cũng ơ, và khi mà như thế ấy thì, ờ, mình cũng không cần phải lăn tăn trong cái lúc mà mình quyết định xem là tháng này mình có nên tiết kiệm hay không, đó, bởi vì nó cũng đã tự động trừ vào rồi, đúng không? Thì, à, đấy là những cái cách mà mình nghĩ là bạn có thể thử xem. Thì bạn thấy có hợp phù hợp với bản thân mình không?
Ừm. Dạ. Ờ. Ờ ạ. Ừm. Ờ, mình hiểu ạ. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ! Ờ! Ừm. Ừm. Ờ, đúng thật. Hợp lý ha. Ừ, công nhận là cái tính năng mà bạn vừa mới chia sẻ với mình thì nó khá là hữu ích thật, nó cũng giảm bớt đi một cái gánh nặng ở trong đầu mình luôn. Ngoài ra thì cái tiền nhà nghe bạn nói và với mọi người nói, mình nghĩ lại thì mình cũng thấy đúng là có lẽ là mình cũng không cần thiết cái không gian này quá mức, chỉ là, gọi là, đúng như là vì do mình mới chuyển từ ký túc xá chật hẹp ra nên là mình cảm giác tự thưởng cho bản thân thôi. Nhưng mà mình cũng thấy là cái căn nhà này nó hơi rộng quá với mình, ở một mình thì nó cũng khá là trống ấy, nên là chắc mình cũng sẽ giảm cái khoản đấy đi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái mẹo để mình xây dựng được cái thói quen tiết kiệm hằng tháng nha.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Có gì nha, nếu mà vấn đề gì cứ hỏi mình nha. Tạm biệt bạn.